آه، بالضبط. ثانيًا بقى مثلًا، آآ، عشان كبرياءها وكده، يعني احنا بيتعمل لنا امتحان كل أسبوع. فيعني مثلًا الامتحان ده مفروض مفيش حد يساعد فيه حد. فابُص ألاقيها قبل ما أنا افت أنا ما بافتح الامتحان عادةً آخر يوم، بأجله لاس لآخر يوم في الأسبوع. وكنت قايلة لها الكلام ده، أنا ما بافتحش الامتحان، هو المفروض مُدته إن احنا نحله طول الأسبوع. يعني، فما بنحلهوش، ب باحله آخر يوم وخلاص قبل ما أسلمُه. فابُص ألاقيها مثلًا تقعد تبعت لي تسألني: "إيه رأيِّك في الحاجة دي؟" ما تقوليش إن ده الامتحان. "إيه رأيِّك في الحاجة دي؟ هتعمليها إيه؟ هتعمليها إيه؟" تمام؟ تعرف مني الإجابات من غير ما تقول لي مثلًا إن دي أسئلة. آجي أحل الامتحان آخر الأسبوع، ألاقيها كانت بتسألني أصلًا في الامتحان، المفروض إن هو حاجة personal. يعني مجهود، مجهود، مجهود شخصي يعني، ما ينفعش إن حد يسأل حد. بس ما كانتش تقول لي <chuckles> إن هي حتى ما تقوليش مثلًا إنها في الامتحان عارفة لو كانت قالت لي مثلًا ده نتيجة الامتحان، وده عليه bonus.
معاكِ. آه، آه، فعلًا. فجايز تعدي صحيح.
بالضبط. لأ، ما تقولِش. وبعدين إيه عليه bonus يعني، فهُم كمان عاملينه شخصي وعليه bonus. يعني أنت بتاخد عليه bonus. ف <tsk> طَب أنتِ إيه ده؟ طَب حتى لو قلتِ أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أساعد، بس ليه تتضحكي عليَّا يعني؟
معاكِ، سامعاكِ طبعًا. معاكِ. بس ب بتكوني عارفة صحيح. أنا مستوعبة طبعًا إحساسِك دلوقتي و واستغرابِك كمان لطريقة المعاملة. في في ما يتعلّق طبعًا بالامتحان، أكيد أنتِ كده خلاص أخدتِ حظرِك يعني، معلوماتِك لنفسِك قد الإمكان يعني، ولو ساعدتِ تساعدي بمعلومة عامة هي هي ت تعمل search بعدها بقى أو ت تحُط الtouch بتاعها، لكن ما تدّيش معلومات دقيقة على حاجات مُتعلقة بشغلِك أنتِ أو ب بفهمِك لشغلِك. يمكن أنا طبيعة الشغل بينكم مش فاهماها أوي، بس أنتِ اللي هتقولي لي ال السؤال ده مناسب أو ممكن ينطبق على شغلكم والَّا لأ، إن أنتم، آآ، شُغلكم، أ ب تنافسي، يعني هي تعمل حاجات لو عليت عنِك وهكذا، والّا تكاملي، إن أنتِ ب بتاخدي شغلها وتكملي عليه.
بس ف إمم. إمم. لأ، هو تنافسي طبعًا كل واحد ليه result. احنا يعني شغالين في application مُعين تبع social media، وإحنا بنراجع الفيديوهات والجودة بتاعِة الفيديوهات و الquality إن هو آآ، الفيديوهات دي أصلًا ماشية على القوانين بتاعِة البرنامج ولا لأ، وكلام من ده. فطبعًا، بتضطري إنِك أنتِ كل update نذاكر كل أسبوع الupdate الجديدة بتاعِة الpolicy الجديدة.
آه، آه، فاهماكِ.
ف آمم مثلًا تقول لي: "طَب قولي لي الاختصار بتاع الم بتاع الpolicy الجديدة إيه؟" فأنا أقعد أشرح لها، إمم بتكسل تقرا. فمثلًا الامتحان بيبقى على الupdate، فكل واحد المفروض مذاكر، فهيحل الفيديو جِه لِك الفيديو ده يقول لِك: "إيه رأيِّك؟ الفيديو ده ماشي على الpolicy والّا مش ماشي؟"
آه، آه فهمت.